Так, э. Как вы относитесь к дружбе с людьми, которые вас не понимают? Э, как вы можете поддерживать дружбу с человеком, который не понимает ваши чувства? И будете ли вообще поддерживать с таким человеком чувства?
Мгм. Вот, да, тут скорее вопрос, буду буду ли я поддерживать, э, какие-то отношения с таким человеком, потому что всё-таки дружба для меня- это взаимопонимание в том числе. И, м, наверное, дружба предполагает, что другой человек разделяет мои чувств, и там взгляды, например, на жизнь. Как вы считаете?
Ой сь э, дружбу. Да. А, ну, в принципе, да, э, у меня даже не н не так давно был такой, э, <chuckles> наглядный пример, э, даже приведу. Э, познакомилась, э, я, получается, с девушкой, э, ну, мы компанией, э, познакомились, и как-то мы так с ней сдружились, э, встречались, там, э, ну, компаниями, да. Ходили, там, на какие-то там шашлыки, э, на природу ездили, там, в бар ходили, там, ну, в общем, ну, как, то есть, да, дружили, всё классно. А, то есть у меня есть дети, у неё нет детей. И вот, допустим, когда, э, я что-то начинаю там рассказывать за детей, её это жутко бесит, она даже ничего не хотела вот, э, слушать, э, разговоры
Ага ага. Мгм. Мгм мгм. Ага. Дружили. В весело, хорошо. Ага. Мгм. Мгм. Рассказывать, э, рассказывать, ну, что-то о детях, например, там, например "О, моя дочка там сегодня там что-то", что-то такое.
Ну да, да, там. Ну да, либо прикол какой-то, да там, что-то это, она говорит, вот говорит: "Не рассказывай мне вообще о детях ничего".
Ого, серьёзно? Ну, это вообще странно. Но, возможно, тут, знаете, у человека тоже какие-то свои психологические за не знаю, проблемы, может быть. Нет?
Нет, она просто, э, не любит детей, ей уже за 40, она, э, не хочет детей, и они, дети, её бесят и раздражают.
Мгм. А, серьезно? М, ну, может быть, конечно.
Да, и вот как-то она мне вот, э, сказала, вот, м: "Ты постоянно там о своих детях там пытаешься что-то",- хотя и не всегда, но бывает, ну, блин, это же моя жизнь, да. Как я могу там
Мгм. Нет, ну. Ну да, это часть вашей жизни. <chuckles>
Не, я могу там, конечно о другом о всём разговаривать, но всё равно, и изредка, да может и вылезти.
Ну, это, конечно, странно. Ну да, я ничего в этом вообще не вижу, а, м, какого-то странного. Я, единственное, что подумала, что, может быть, не знаю, она хотела детей, а у неё, может быть, не сложились отношения там с кем-то, и ей как бы неприятно эту тему обсуждать. Но
Та нет, нет, она их, э, не любит. Мы как-то и встречались, и.
но если вы говорите, что только потому, что не любит, ну ну не знаю, наверно, странно вообще. И и как у вас с ней сложились отношения потом, после этого?
Н никак. То есть она сказала, что ей не интересно со мной общаться, потому что я там, э, пытаюсь ей чё-то про детей своих задвигать. И, а, то есть она не общается, э, ну говорит: "Я не вижу", говорит, "Смысла общаться с такими людьми, у которых есть дети. То есть у нас, э, с вами разные, э, то есть восприятие жизни, разные мировоззрения",- да. И вот получается, она общается с моими, э, подружками, у которых дети уже взрослые, которые там по 16, 20 там лет, которые уже там, а, или вместе не живут, или поуезжали.
Ого, ну это жестко было. <chuckles> Мгм, мгм. Ага. Ага. Мгм. Мгм.
Вот. Чтобы они они там особо, чтоб не рассказывали ей ничего. Вот как-то так.
Ну в в общем, если ей не рассказываешь, нь р не рассказывать ничего о детях, то можно дружить, как будто бы. Если рассказыва ну не знаю, мне бы на вашем месте было бы неприятно, потому что тут, ну эти дети это неотъемлемая часть моей жизни, например, да, вашей жизни и просто так говорить, что мне не рассказывай мне ничего про это, ну не знаю, м мне кажется, я бы не стала.
Ну, она говорит: "Мне неинтересно". Говорит: "Я не хочу слушать о детях". Говорит: "Вот мне неинтересно". Говорит: "Чё я тебя должна слушать, если мне неинтересно?"
М, ну не знаю, м, вряд, на наверное, у меня бы
То есть она такая прямолинейная, как-то аж даже грубая.
Да. С слишком уж грубо, конечно. Но мне кажется, у меня, э, бы не сложилась дружба с таким человеком, потому что это же может быть ну, вот в вашем примере это дети, наверно, в каком-то другом примере, с другим человеком, это могут быть, э, не знаю, а, например, не рассказывать я я не знаю, про работу, или там ещё что-то, мне неинтересно. Ну а как? В общем
Ну, в общем, как-то так. В общем, а, мы получается, м, работаем вместе.
Мгм. Ага. А, то есть вы коллеги?
И друзья у нас общие, но мы не общаемся с ней, мы даже не здороваемся. Вот, э <grunts> ну вот как-то так.
Мгм. Мгм. Ну это да. Это странно. Вот мне кажется, что это сразу
То есть, э, там, ну она меня пытается избегать, ну, и я пытаюсь там, м, не хочу, вот вот как-то желание вообще пропало.
Мгм. Мгм, мгм. Ну, это вас можно понять. Вас можно понять. Мне кажется, я бы тоже так же просто бы перестала общаться с человеком, <chuckles> и всё. Ну, а зачем иначе, если человеку не интересна моя жизнь, например, и мои интересы.
Всё. <clears throat> Не, я пыталась вот как-то её понять, да, там я пы пыталась, вот думаю: "Ну ну ладно, вот если б у меня не было детей",- и я вспоминала себя, когда у меня не было детей. Ну и мне там, а, мне всегда там нравились в принципе там маленькие, они там прикольные такие, они там чудят, у меня там была куча племянников, когда у меня еще своих не было, я не могу сказать там, что там <grunts> а она говорит: "Может быть, я чужих просто не люблю, а своих не хочу". Говорит: "Может, если бы свои были, говорит, любила б". Я говорю: "Нет", говорю, "Ты и своих бы не любила".
Мгм. Мгм. Мгм. <laughs> Ага, ага. <chuckles> <sighs> Ой. Да. Интересно.
То есть дети либо нравятся, э, либо не нравятся. Вот её они просто не нравятся.
Ну, может быть, может быть, но, м, тем не менее. <chuckles> Э, да. Да, м
Как говорится, каждому свое. Не все ж любят детей, правильно, даже, м, женщины, мужчины.
Естественно. Ну, дети это сложно. Дети это, конечно, в принципе, с, м, большая ответственность и <sighs> Ах, жи жизнь, мне кажется, очень сильно меняется, когда появляются дети.
Ну да, жизнь тогда себ тебе уже не принадлежит, так сказать. <chuckles> Жизнь уже
Уже нь Да, жизнь уже тебе не принадлежит, по сути. Поэтому, вот по этой причине, наверно, я тоже не <chuckles> как бы побаиваюсь за заводить своих. Э, ну я ничего ничего против детей не имею, но мне кажется, я просто не справлюсь, потому что мне как бы нужно часто моё пространство, моё время, моя жизнь. И я вот не уверена, что я буду хороша, э, в материнстве, поэтому, м, не пытаюсь заводить, но когда мне кто-то рассказывает, например, мои подруги с детьми, ну, я ничего против не имею. <chuckles> Мне интересно послушать, что происходит. Почему нет.
Мгм. <chuckles> Ну да, у меня от тоже, э, сестра, а, изначально она не хотела, до лет 30 она, а, ну, она в принципе всегда говорила: "Я не хочу детей", да. А, то есть, ну, тоже там как-то не было такого там, что: "Я там ненавижу детей, там не рассказывай мне". А потом после 30 у неё у неё рак был, то есть уже сделали ей операцию, то есть ей уже и и нельзя по здоровью, уже всё. И она говорит: "Ну", говорит, "Ничего страшного", говорит, "Я и не хотела!"
Мгм мгм. Ага ага. М. Мгм. Мгм. Мгм. <chuckles> Понятно. Понятно.
<inhales> Э, ну вот, получается, и в последнее, то есть время я вижу, что она, а, вот как-то начала вот меняться, начались у нее взгляды вот меняться там на детей, как-то она такая там, м, улыбаться детям стала, как-то там прика да.
Мгм. А, мень меняться, меняться в сторону, м, позитивно, да, в сторону, что наоборот н начали как-то больше нравиться дети.
Да-да-да. И ну, а, уже в принципе, и, кстати, и уже говорит: "Ну в принципе, может быть и могла б уже родить там", да, ну говорит, "А, ну, а, уже здоровье не позволяет".
Ага, ага. М. Ну та
Ну вот так. И вот вот так где-то у неё после 33-34 вот началось у неё меняться уже мнение по поводу детей. Да, до того возраста, то есть вообще, то есть она категорически против была.
Такое восприятие. Мгм. Мгм. Мгм. Ну да. Ну да. Ну, мне кажется, <chuckles> де детей надо хо хоте чтобы их заводить, надо их прям вот очень сильно хотеть, и обладать какими-то дополнительными вот ресурсами, чтобы, а, чтобы это выдержать, наверно. Потому что, мне кажется, это очень тяжёлый труд <chuckles> воспитывать и
Это очень тяжелый это, уф, это наверно самая тяжелая работа- это материнство.
Мгм. Да, это надо прям, прям вот очень хотеть, любить, и чтобы заводить. <laughs> Поэтому я очень уважаю, кто осмелился на этот шаг, <laughs> потому что сама я как-то пока нет. <chuckles> А
Не у меня, у меня уже их 3. <laughs> Да. Тоже немножко в шоке, не верю, как так, когда я успела. <laughs>
А уже 3? Ничего себе! <chuckles> <laughs> Ну, зато большая веселая семья, наверное, никогда не скучно.
Да, думают. Да, глаз всегда дергается. <laughs> Да.
<laughs> Да. Но если вернуться к разговору вот о дружбе, как вы считаете, обязаны ли друзья разделять вот интересы, или взгляды? И может ли дружба быть крепкой, если какое-то недопонимание между друзьями? Или, может быть, они имеют какие-то разные взгляды на что-то?
Ну, интересы, э, могут и не совпадать, конечно же. Э, не всем там нравится там, допустим, кому-то нравится заниматься спортом, да, кому-то не нравится, но, а нравится общаться с этим человеком. Э, интересы могут только, м, в принципе, могут сближать людей, да, на самом деле, э, сближать, то есть становиться ж они больше будут общаться вместе, но и не только, то есть по интересам. Это как, знаете, это 2 типа людей. Есть друзья по интересам, и просто друзья.
Мгм. Да. Ну да. Мгм. Да. Ага. Да, есть просто такие, со со как это назвать, соулмейты, ну, то есть, когда вы душевно друг другу <chuckles> подходите, и вам хорошо вместе, да, но это не предполагает, наверное, э, какие-то общие интересы. Или музыку, например. Вот у меня много друзей близких, но мы, например, можем слушать совершенно разную музыку, и тоже
Да-да-да. Ну конечно, конечно это
Все нормально. Мгм. А вот во взглядах бывает с проблема, например, особенно если взять текущую ситуацию, связанную с, а, <chuckles> с политикой или там со всеми вот. Это часто, это часто ссорит и и родственников, и друзей, <chuckles> к сожалению.
<grunts> Ой, это вообще, это отдельная тема, дф <sighs> Это, да, да, есть такое. А, э, получается, моя сестра, э, она живет в России, она в Питере, и вот мама её там, она такая заядлая, м, такая заядлая там <laughs> россиянка, она там за Россию, там т д д там никакие доводы не доходят, то есть, э, просто не слышит. И то есть, м, <tsk> мы поначалу как-то конфликтовали, я пыталась там, э, рассказать, объяснить, там, э, что-то там, э, ну, какие-то новости, да, там. А нет, просто там бесполезно, просто бесполезно. И я сказала, то есть, м, не хочу общаться даже о политике, то есть именно с вами, потому что, то есть взгляды у меня свои, у вас свои, ну, то есть то, что мы родственники, да, там, и общаемся это, э, то есть наши взгляды не изменят, не из не изменят, э, нашего родства, вот.
Мгм. Мгм. Ага ага. Мгм, мгм. Доходит, да. Мгм, мгм. Ага. Да. Да. Да. Мгм мгм. Так и так и есть, да. Мгм, мгм. Мгм, мгм. Ну
И поэтому вот мы уже 3 года о политике не общаемся.
Не общаетесь вообще, да. Мгм. Ну, не знаю, вот если там про политику тоже говорить, вот если, а, на наверно, мне было бы тоже сложно общаться с друзьями, которые, например, поддерживают всё, что происходит. И и к счастью, у меня нет таких друзей. Вот. Но но я знаю истории, например, когда люди или ф ф в семье пере переставали общаться совсем. Ну то есть, из-за этих взглядов, или да друзь или друзья тоже совсем разбегались, именно из-за политики. Но и мы тоже политику часто стараемся не затрагивать, когда в принципе где-то там в кругу сидишь, потому что я знаю, что если затронешь политику, это обязательно приведет к ругани, ну, в <chuckles> наверное, в большинстве случаев. Мгм.
Нет, там. Даже ни слова никогда. Мгм, мгм. Да-да. Да, было такое. Мгм. По-любому. Да-да-да, однозначно. Мы так само пытаемся, но всё равно там, а, кто-то да как-то вылезет, да, там с что-то скажет и давай там. Реально, это всегда приводит к конфликтам. Хотя у
Мгм. Ну да. Сложно, сложно, потому что политика уже часть нашей жизни. Особенно сейчас сложно закрывать глаза вот на это всё, и делать вид, что ничего не происходит. Поэтому, чем
Мгм. Нет, ну такого не делаю, но всё равно, а, будет кто-то там, который, а, будет м хотя нет, именно так, чтоб поддерживали, у меня тоже нет таких там ни друзей, ни знакомых. Но есть которые нейтральные, да, то есть они, э, ни никак не относятся ни к тому, ни к другому.
Мгм. Мгм. Нейтральные, да. Ну да, но вот с с нейтральными я еще, ну, могу как-то контактировать, просто не затрагивая эту тему, и, в принципе, а, я понимаю, что люди, например, в России им просто, <chuckles> они просто хотят тоже нормальной жизни, и стараются не думать о том, что происходит, и стараются не затрагивать эту тему, просто потому что тоже хотят как-то <chuckles> жить. Вот. Ну ладно, у каждого своё мнение. Почему нь <chuckles>
Мгм мгм. Да. А как вы считаете, может ли дружба быть крепкой, если один из друзей не понимает другого?
Ну вот мне кажется, нет. Ну по крайней мере, в моё на моём примере, м, так не получалось. Но она может быть такой поверхностной, но даже не дружба, наверно, а знакомства просто, знакомые какие-то могут быть.
Ну, это, в принципе Мгм мгм. Да, да, знакомая, наверное, потому что дружба это очень, э, громко сказано, так сказать. А
Как вы думаете? Мгм. Да, это уже громкое такое слово. Это довольно глубокие отношения. И мне кажется, без взаимопонимания они не могут существовать.
Да, да, я тоже так считаю. И вообще, а вот, э, сколько вам времени, вот допустим, нужно общаться с человеком, чтобы вот, э, вы могли назвать его именно там другом? Не просто знакомым, а другом.
У меня есть и друзья, с которыми, например, подруга, с которой мы 5 лет общаемся, ой, 5 лет, с 5 лет общаемся, то есть уже <chuckles> ле лет 30. Да, есть тоже хорошие прямо друзья, которые уже в в эмиграции появились, то есть я их знаю, может быть, года 2 - 1,5. И вот мы тоже очень близко общаемся. Ну я вот могу, мне кажется, уже назвать друзь друзьями их, да.
А, ничё себе! А, ну они уже друзья, да? М, приколь